Ähm, das kann, sagen wir mal, musikalisch sein. Also, zum Beispiel, äh, was jetzt so, äh, Musikinstrumente angeht, dass es irgendwelche, sei äh, Leute sind da, die irgendwas erklären, wie man irgendwas spielen soll. Oder dann kann ich mir, keine Ahnung, irgendwelche Tennisspiele aus den 80er- Jahren angucken oder, ähm, so was so was in der Art, irgendwelche Interviews von Leuten, die ich gut finde. Und, ähm, genau, und wie du schon sagst, dann bekommt man ja immer wieder, äh, unweigerlich in seinem eigenen Feed, ähm, Sachen vorgeschlagen, die dann vielleicht so passen, und dann gucke ich, ob da irgendwas Gutes bei ist.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ah, interessant. Okay, dann lässt du dich so 'n auch so 'n bisschen verleiten. Also, du du suchst jetzt vielleicht nicht direkt was, sondern guckst dann wirklich, ja, in deiner in deinem Youtube-Home Home-Bildschirm einfach ein bisschen rum, was jetzt grade vielleicht einfach für dich relevant und interessant sein könnte.
Hm. Ja. Ja. Richtig. Mhm, genau so ist es, ja.

Ah, okay, interessant. Und ist es dann so also, guckst du dann wirklich nur ausschließlich Fernsehen, also, wirklich öffentliches Fernsehen oder hast du dann auch vielleicht Streamingdienste, die du da aktiv benutzt?
Ne, ich hab tatsächlich mit Streamingdiensten gar nicht viel zu tun. Ich gucke halt, äh, normales Fernsehen und eben entsprechend auch das, was jetzt die Mediatheken so haben. Aber, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mir Netflix-Serien oder so anschaue, weil ich also, ich bin da natürlich auch noch so 'n bisschen, ähm, älter und ich mag das eher so rumzuschalten und zu gucken, was irgendwie kommt und da so 'n bisschen mich vom Zufall überraschen zu lassen.
Okay. Mhm. Ja.